Donc heu, raconte-moi comment tu jongles entre, heu, tes 2 langues dans une journée normale? Tu peux me décour heu, de me décrire, pardon, une, heu, journée type?
Ouais, bah, c'est vrai que que ça m'arrive assez souvent, heu, que ce soit au boulot ou dans ma vie perso, parce que déjà je suis je suis Franco-Allemand, donc heu, je je baigne un petit peu là-dedans depuis depuis, heu, depuis tout petit. Hem et pour ma part, comment je jongle? Eh bien, c'est tout ne tout simplement, naturellement. Heu, quand je suis avec la famille, heu, avec mes proches en Allemagne, bah, heu, des fois, il y a aussi des des francophones dans le lot. Donc, au final, heu, j'essaie de parler, heu heu, alors, bien sûr, faut que ce soit poli, hein. On va pas parler, heu, en français devant, heu, tout tout le reste de la famille en allemand. Mais, puis après, au boulot, pareil, j'ai aussi quelques collègues Allemands. Donc heu, ça nous arrive de parler comme ça, heu, voilà, comme parler français, anglais ou dans n'importe quel autre contexte.
Mmh. Mmh mh. D'accord et justement je me posais la question. Comment tu choisis, heu heu, quelle langue tu tu utilises selon la personne? Parce que, du coup, si une personne parle allemand d et français comme toi, hem, ça se fait en fonction du public qu'il y a autour de toi? Tu comment tu choisis?
Mmh mh. Ouais, c'est vrai, effectivement, heu, alors, dans le cadre de la famille, bon, c'est, heu, on se pose pas trop les questions, heu, voilà, on discute, heu, comme ça, heu, sans arrière pensée, mais c'est vrai que quand je suis je suis face à un public, heu, hem, à quelqu'un qui parle plusieurs langues, heu, f heu, admettons, heu, je vais je vais inclure aussi l'anglais là-dedans. Heu, si, surtout c'est un Allemand ou un Anglais et qui, bon, on va je vais plutôt partir de l'exemple d'un Allemand qui parle anglais et français et ben, au final, ça va dépendre. Heu, soit je vais vouloir parler anglais avec lui pour, heu, pour pas lui faire savoir que je suis Allemand. Des fois, c'est aussi des côtés un petit peu stratégiques et parfois, heu, bah, voilà, je vais parler allemand avec lui, heu, sans souci. Donc heu, je dirais que oui, ça dépend du du de la personne, heu, si c'est un commerçant, si c'est un simple passant, heu. Des fois, ça arrange les situations.
Mmh mh. Oui. Mmh mh. <chuckles> Ouais, j'imagine. Vu que tu vu que tu vis là-dedans et que tu c'est quand même ton quotidien. J'imagine que tu dois avoir des des exemples un peu marrants ou embarrassants, heu, que que qui t a dû t'arriver?
Hem, ouais, bon, j'en ai j'en ai quand même pas mal. Après récemment, enfin ça que ça fait quelques moments. Mais quand je vivais au Japon, par exemple, ça, c'était une bonne anecdote, hem, bah j'avais, heu, j j'avais des amis Japonais et heu, je leur avais jamais dit que j'étais Franco-Allemand. Pour eux, heu, j'étais juste Français. Parce que voilà, le le la France avait une belle image pour eux et tout et heu, et donc, j'étais allé à un marché de Noël, heu, dans la ville où j'étais à Osaka et heu, j'étais très surpris. Déjà qu'il y en avait 1 et c'était heu, tenu que par des Allemands et puis alors, ce soir-là, heu, j'étais super content de trouver des des patriotes Allemands- parce qu'il fallait savoir que les Allemands, il y en avait pas beaucoup là-bas- et heu, et là pour la 1re fois, j'en voyais et heu, et ben, je parlais allemand et tout et puis, ça y est, mes a mes amis ils me disaient: «Mais, heu», enfin, ils étaient comme ça, en je les je les je les entendais autour de moi, ils me disaient: «Mais il parle quelle langue? Heu, c'est qu'est-ce qu'il nous fait là?» et tout et au final, ouais, c'est je leur ai expliqué après que j'étais Allemand et et voilà. Que je leur avais jamais vraiment dit que que je parlais allemand et tout, heu, pour heu, pour plusieurs raisons, hem et puis ouais, c'était c'était assez drôle sur le moment et encore aujourd'hui, quand je suis en contact avec eux, ils ils me le rappellent, heu, parfois.
Mmh mh. D'accord. <chuckles> Oui, d'accord. Mais du coup tu as des tu as des règles que tu t'imposes, que tu que tu veux pas par exemple parler, heu heu, allemand avec des Anglais qui sont peut-être, heu, pas du coin, enfin je sais pas?
Hem, ouais, bah, effectivement, j'ai quelques règles après, heu, pour moi, c'est un peu automatique, heu, comme j'ai dit: «Je vais surtout m'adapter en fonction de la personne». Après, ça va être aussi parce que, heu, j'ai su pour moi, heu, admettons la semaine, j'ai suffisamment parlé allemand ou français donc je vais aussi, heu, changer la langue, heu, ou l'anglais, parfois, heu, je vais plutôt préférer l'anglais pour aussi, heu, maintenir un certain niveau de langue parce que même si je suis Franco-Allemand, il y a quand même pas mal de termes, vu que ju je suis bien plus, heu, à l'aise avec le français, j'ai passé plus de temps en France qu'en Allemagne donc ça m'arrive d'oublier des fois des des mots techniques donc heu, je vais je vais un peu plus pratiquer l'allemand, parfois pareil avec l'anglais. C'est au final pour, heu, un peu équilibrer la balance, heu heu, de 2 niveaux linguistiques.
Mmh. Mmh mh. Mmh mh. D'accord, d'accord donc oui, heu, donc 3 langues, ça fait quand même déjà un peu beaucoup, mais du coup quand tu parles et quand tu penses à toi-même, heu, dans quelle langue tu tu parles en général?
Ouais, ça c'est ça c'est pertinent et c'est c'est assez compliqué de répondre parce que, heu, bah, dans le dans le cadre du japonais, heu, où c'est aussi une langue que j'ai appris depuis, <blows air> plus d'une dizaine d'années, heu, et là-bas, c'est vrai que quand je parle, par exemple, le japonais, ben, il faut un petit peu changer sa sa façon de penser et heu, et c'est pareil, au final, je me rends compte maintenant dans les autres langues, heu heu, déjà l rien que l'intonation, l'accent, mais aussi, hem, heu, un peu la manière de dire de chaque pays chaque pays et chaque culture, chaque langue à c'est un peu rattaché tout ça, ça fait partie d'un ensemble, heu, et qui est propre, heu, je sais pas, par exemple, en français, heu, on sera un peu plus franc dans notre façon de parler, alors qu'en japonais, bah, je vais prendre, heu, les choses avec des pincettes et je vais être un peu plus délicat et on pareil en allemand et en anglais, heu, ouais, je vais un peu être un mélange de tout, heu, c'est vrai que c'est assez marrant, heu, maintenant que tu le dis, heu, la la façon de penser, heu, c'est que ouais, t ça change complètement par rapport aux langues.
Mmh mh. Mmh mh. Oui. Oui. Mmh mh. Mais c'est vrai que f heu, qu'en fonction du vocabulaire et comment, heu, les les liaisons grammaticales dans dans dans les différentes langues, ça te fait changer un peu ta façon de penser, en effet, mais du coup, est-ce que tu te surprends à à à mélanger parfois 2 langues ou même du coup, 2, heu, 2 philosophies, 2 vocabulaires, 2 langues, heu, dans la même phrase, heu?
Ouais. Ouais, ça arrive effectivement, hem, alors j'ai j'ai étudié pas mal, heu, le sujet aussi comme je je suis dans dans, mmh, dans l'enseignement des langues donc heu, ils appellent ça le code-switching ou le, mmh, le mixte, heu, le code-mixing, effectivement, heu, c'est quand, heu, ça t'arrive de de de parler, heu, de de donner plusieurs mots de plusieurs langues dans une même phrase et c'est effectivement, ça m'arrive, c'est c'est comme ça. C'est instinctif, heu, c'est, heu, je dirais pas une erreur cognitive, mais heu, voilà, c'est un réflexe du moins cognitif et heu, et oui, oui, ça m'arrive tout à fait, heu, quand je parle en anglais, de notamment, heu, ou en allemand, hein, ça arrive plus en allemand, heu, je vais sortir des mots anglais, heu, ou pareil en français, voilà, les anglicismes, heu, ça nous arrive à tous, heu, de sortir certains mots et parfois, bah, c'est aussi parce que je ne trouve pas le mot que je cherche donc je le sors dans 1 autre langue.
Mmh mh. Oui. Ah oui. Mmh mh. D'accord OK, il y a certains intra intraduisibles aussi qui s qui faite que que tu peux pas forcément, heu, traduire ce que tu veux ress que ce que tu veux vraiment communiquer, hem, et d'ailleurs pour, heu, pour enchaîner, est-ce que tu aurais certaines émotions qui sortent plus facilement parce que tu tu as plus le le vocabulaire ou peut-être qu'il y a des il y a des mots qui qui définissent mieux ce que tu ressens en certaines langues?
Exactement. Ouais, ça arrive aussi. Hem, certaines émotions, alors, ouais, j'ai quelques exemples. Par exemple, quand, heu, j'étais avec, heu heu, mon ex-copine, heu, au Japon, heu, mon ex-compagne, eh bien, heu, c'était assez compliqué, elle parlait un petit peu anglais, moi, je p heu, on parlait tous les 2, heu, bien japonais, mais parfois, voilà, j'arrivais pas à exprimer ce que je voulais, heu, alors en français et en allemand, ça, c'était impossible, bien évidemment mais heu, ça m'arrivait plus de sortir les les, heu, de de lui expliquer des choses en anglais que qu'en japonais parce que faire des j'avais peur de faire des des erreurs d'interprétation, heu, voilà, donc j'étais c'était un peu mieux, et après au boulot pareil, heu, j'ai des collègues qui parlent allemand et qui parlent aussi très bien français et heu, selon la situation, heu, si c'est, heu heu, de la colère ou si certaines choses, heu heu, un peu plus, heu, émotives, eh ben, on heu, je vais utiliser on va utiliser plus l'allemand, ouais, que le français.
Mmh mh. D'accord. Mmh mh. D'accord, ouais, ouais, OK. Hem, et du coup, comment les autres ils réagissent quand tu changes de langue en plein milieu d'une phrase, est-ce que ça les ça peut les faire bugger, un si un peu?
Hem, bah, ça dépend, tu parles de de la personne qui m'écoute ou des autres autour, heu, de en dehors de la conversation?
Heu, bah, si la personne qui t'écoute te connaît, j'imagine qu'elle sait que tu peux être comme ça mais du coup, oui, je parle plus forcé plus forcément de ceux qui te connaissent pas forcément, qui sont dans l'environnement mais qui te parlent pas directement.
Mmh mh. Ouais, bah, heu, je <blows air> ouais, c'est c'est un peu, heu, sans f sans que les chevilles enflent, heu, je dirais qu'ils sont un peu épatés, heu, qu'on puisse, heu, si facilement, heu, switcher entre plusieurs langues, hem, après, heu, je pense qu'au final tout le monde est plus ou moins capable, heu heu, surtout avec l'anglais, heu, pas forcément l'allemand, parce que selon les régions où où où tu habites, heu, c'est plus, heu, peut-être l'espagnol, heu, l'italien, des des d'autres langues frontalières mais admettons pour l'anglais qui est accessible à tous, heu, ça arrive à tout le monde, bien sûr, de de switcher de l'anglais, heu, au français, hem, après, oui, j'ai peut-être une facilité, heu, un peu plus déconcertante, heu
Mmh mh.
pour pour nous les les bilingues. Je ne sais pas. Après, heu, oui, c'était surtout des des belles, des bonnes remarques, heu, voilà, les belles ze «Comment tu fais?», «C'est incroyable!», mais <blows air> bon, il y a il y a rien de de spectaculaire à ça.
Mmh mh. Oui, d'accord et du coup comme tu me disais, heu, quand tu étais au Japon, peut-être que vu que tu étais peut-être pas aussi fluent que ce que tu étais en anglais ou ou en allemand, heu, ça t'arrive parfois d'avoir des moments un peu fatigants de devoir, heu heu, chercher tes mots ou jongler entre les langues, tout ça, ça t'arrive un peu de de te fatiguer là-dessus?
Mmh mh. Ouais, ben, tu vois, la preuve, heu, de de mélanger ce heu, naturellement tu as dit: «fluent», heu, donc heu, ça, c'est, tu as inclus, heu, tu as inclus, heu, automatiquement donc au final, tout le monde le fait. Heu, non, sinon, hem, effectivement, ouais, c'est ça m'est arrivé parce que ça demande un un travail mental, heu, extrême, hem, surtout quand tu tu connais plusieurs langues et que tu tu switch admettons, heu, allemand, français, japonais et encore anglais. Heu, parce qu'en plus, j'étais au au contact avec, heu, de la re enfin, j'avais une relation clientèle. Dans mon boulot, là-bas, je faisais de de l'administratif, heu heu, au sein des hôtels et je m'occupais un petit peu de, heu, ouais, du du relation client et heu, j'étais au contact avec une clientèle, bah, qui venait d'Europe, heu, scandinave. Donc, c'était plus allemand, heu, Europe, heu, de l'Est, heu, c'était de l'anglais. J'avais, heu, des de de l'Amérique, donc là, c'était de l'anglais et j'avais des clients asiatiques, heu, où c'était, heu, japonais, heu, ou anglais et heu, parfois, très rarement des Français. Effectivement, heu, en fin de journée, tu da fois, tu sais plus trop, heu, dans quelle langue parler et heu, tu es clairement fatigué. Tu es tu es tu es, quand même, bien crevé quand tu rentres chez toi parce que, heu, c'est un peu comme un sport, heu, que tu avais travaillé tout au long de la journée.
Oui, en effet, je <chuckles> Mmh mh. D'accord. Mmh mh. D'accord, bah, oui, forcément, c'est vrai, tu fais travailler ton cerveau à à à traduire constamment, heu, ça doit être, heu, ça doit être fatigant. J'imagine que, du coup, heu, tu adaptes un peu ton vocabulaire en fonction de de ton de ton de ton invité à celui qui tu parles. J'imagine que donc s'il est plus ou moins jeune, tu vas pas utiliser les les mêmes termes, les mêmes langues, les mêmes, heu, les mêmes façons de parler?
Ouais. Tout à fait, ça ça exactement très important aussi, heu, c'est ce que je fais, heu, au quotidien, et c'est un peu ce qu'on fait au final aux Français, heu, enfin en français, tu t'adaptes, heu heu, selon le le statut ou le niveau intellectuel de la personne en face. Hem, ou que ce soit un jeune, heu, voilà, qui qui a pas trop fait d'études, heu, hem, bah, tu vas utiliser un un lexique, heu, un vocabulaire très simple, heu, pour éviter justement les malentendus et pour qu'il comprenne du 1er coup, pour éviter de te répéter 100 fois. Après, si tu vois que c'est un adulte, voilà, qui a une longue carrière derrière lui, heu, qui a fait plein de z études, heu, et puis qui p alors, j'avais le le cas parfois de certains clients qui qui prenaient un peu de haut, heu, voilà, parce que le client est roi là-bas, faut pas l'oublier aussi. Un peu un peu comme partout, mais oui, je je voyais j'avais des clients riches, heu, ah bah, bon, ben, là faut utiliser le meilleur, heu, vocabulaire, le meilleur lexique possible, heu, pour ne pas déplaire, heu heu, au monsieur donc heu, oui, oui effectivement faut faut s'adapter, ouais.
Mmh mh. Oui. Mmh mh. Mmh oui. Forcément, ouais. D'accord, et du coup, j'i j'imagine que ça t'a déjà créé, heu, un malentendu ou ou que ou du moins quelqu'un qui t'a pas forcément compris du 1er coup, heu, même peut-être un quiproquo, ça pourrait tu pourrais raconter?
Heu, est-ce que j'ai un exemple en tête? Ouais, justement, quand j'étais là-bas, hem, j'étais avec quelqu'un qui qui parlait un petit peu japonais, mais qui était en fait, il était pas trop et ce c'était une femme, elle était pas trop à l'aise avec l'anglais, pas trop à l'aise avec le japonais, donc elle utilisait un petit peu un mélange des 2, et il y avait des réparations à faire dans l'hôtel, heu heu, je crois que c'était changer, heu, une ampoule, heu, mais elle avait formulé ça, heu, final, on savait pas trop si c'était une ampoule, u d'une pièce à changer parce que c'était qu'au téléphone, ou alors si c'était, heu, une ampoule d'un, mmh, d'un je crois que c'était un micro-ondes ou je sais plus ce que ce qu'il y avait comme histoire, et c'était que effectivement ouais, c'était le quiproquo, heu, l'exemple parfait, heu, et puis au bout d'un moment, je lui disais: «Mais» parce ce qu'on parlait en ja en japonais, alors je lui disais: «Est-ce que vous êtes plus à l'aise en anglais ou pas?» et puis bah, elle me disait: «Heu, ouais, mais c'est quand même pas terrible» et on a utilisé, au final, un mélange des 2 langues, heu, pour essayer de de de trouver la la solution exacte, heu, à ce problème, donc heu, un mélange des 2, ça nous a bien aidés.
Mmh. Mmh. <chuckles> <chuckles> D'accord. Donc d'où l'avantage de connaître plusieurs langues. Heu, tu as tu as du du coup, j'imagine des petites stratégies quand tu bloques sur un mot, que t que tu trouves pas ton mot, tu tu tu décris ce qu'il y a autour, tu essaies de changer de langue, tu fais des gestes, tu
Ouais, je dirais bah alors, ouais les gestes, effectivement, bah ça, c'est ça aide super bien quand tu es en face-à-face, mais sinon par téléphone, c'est vrai que c'est compliqué, et non, ce qui est bien, c'est que alors, si la personne en face à un minimum de bagage linguistique, heu, ça, c'est franchement top parce que, bah, tu peux essayer de chercher quand même, parce qu'il y a beaucoup de langues, heu, qui se ressemblent, donc heu, si tu connais pas exactement un mot, heu, dans une langue, bah, tu peux essayer de de changer l'intonation, heu, peut-être de la fin du mot ou du début du mot, mettre l'accent, heu, l'accent tonique, hein, comme on appelle ça, heu, autrement, et ça peut faire toute une différence. Hem, par exemple, j'avais aussi un ami, heu, il était venu me rendre visite au Japon et il voulait, heu, commander une bière et il a sorti, heu, les intonations, heu, dans les langues qu'il connaissait. Bon, il en connaissait que 3 c'était l'allemand, heu, l'anglais et le français, et heu, et dans dans toutes les langues possibles, il sortait ce ce ce mot bière et au final, il a dû, heu, juste mettre l'intonation sur le sur le la dernière syllabe de bière, pour que le japonais le comprenne, et sinon, après ah, c'était impossible pour lui et c'est ça qui est qui est franchement incroyable.
Ouais. Mmh mh. Et oui. Mmh mh. D'accord. <chuckles> Et oui. <chuckles> Et mmh, donc du coup, comment, concrètement, tu fais pour entretenir tes toutes tes langues, heu, que que tu as apprises? J'imagine qu'il y a un peu de prac t de pratique, tu voyages beaucoup?
Ouais, c'est ça effectivement, alors les voyages maintenant un peu moins parce que depuis que je suis rentré, heu, voilà, je suis rentré, heu, d'une manière assez assez, hem, inopinée, c'est à dire avec le COVID, et heu, et depuis, bah, j'ai pas pu repartir là-bas, donc j'ai fait une reprise d'études, hem, là je suis dans l'enseignement maintenant et c'est pré prévu que je reparte, heu, là-bas, mais sinon, heu, étant donné que tu peux pas pratiquer au quotidien comme quand tu es dans le pays, bah, moi j'utilise pas mal, heu, l'IA, heu, avec ChatGPT au final je je discute, heu, des conversations de 10-15 minutes, et heu, ça m'arrive de parler en allemand, en japonais, heu, un peu en coréen et mandarin parce que c'est aussi des langues que j'apprends. Hem, donc heu, ouais, au final, heu, se servir de l'IA et puis, bah, si on a l'opportunité aussi, heu, avec des amis, des correspondances, il y a pas mal d'applis pour trouver des correspondants, donc heu, c'est comme le sport c'est une pratique régulière et quotidienne pour, heu, pour s'améliorer.
Ah oui, d'accord. D'accord. Bon d'accord. Mmh mh. D'accord OK. Heu, je pense que pour conclure, j'aurais une dernière question, si tu as heu heu, si tu as ou tu auras des enfants, comment tu imagines le imagines la place q des langues avec eux?
Mmh mh. Ah bah, ça pour moi, c'est ce serait prioritaire et ce serait même un petit p un petit peu un rêve, heu, avec ma compagne, heu, actuellement. Bon, heu, on en a pas encore discuté, mais heu, ah ce serait un rêve d'avoir, heu, tu vois, que ce ne soit pas tabou au final qu'on puisse parler, heu heu, 2-3 langues, heu heu, dans la maison, heu, entretenir justement plusieurs langues, comme je sais maintenant tous les avantages que que ça donne sur le cerveau, donc heu, ne ne pas en abuser sans modération, et heu, non, justement ce serait top, et puis s'il apprend une nouvelle langue à l'école, heu, ce serait, heu, tout bénef, heu, qu'il puisse me partager et puis, heu, à nous, heu, dans la maison, heu, t s tout tout ce qu'il a appris, par exemple en espagnol ou en italien.
Mmh mh. En effet. Oui, co commencer dès le plus jeune âge, de toute façon, c'est c'est vraiment, heu, c'est vraiment ce qu'il faut. Bon, je crois qu'on a qu'on a bien fait le tour sur ta façon de jongler entre les langues, merci, en tout cas, d'avoir partagé tout ça.
C'est ça, exactement. Mmh mh. Ouais, bah, merci à toi également pour tes questions et puis ça m'a bien fait plaisir de de partager un petit peu, heu heu, mon expérience et et comment je fais au quotidien donc merci à toi.
Plaisir partagé, merci.